Oo nga eh, 'di ba. Tapos, eh, yung wala ka ng makuha na pa-instagramable na mga pictures, 'di ba?
Oo, kumbaga parang na-ruin na yung trip mo, yung araw mo kasi expectation versus reality.
Oo. Siguro kung marunong kang expert kang mag, ah, photoshop siguro pwedeng-pwede yun kasi pwede mo na silang i-remove yung mga tao sa likod, 'di ba?
At ngayon kaya na ng AI.
Oo tama, tama, 'di ba?
Di ba? So yun, ah, at saka pwede ring i-blur, 'di ba?
Mm. Tama, tama tsaka ano, ah, may seri sarili nga pala akong karanasan diyan nung ano, nung
Ay sige ano yan, ibahagi mo.
Yung panahon na ano, Kamulan alam mo yun, yung sa Bukidnon?
Hmm, 'di eh.
1 buwan na ano, 1 buwan na selebrasyon. Kasi nung a oo, 1 buwan yun bago mag-piyesta talaga.
1 buwan?
Araw-araw may ano, araw-araw may banda, araw-araw may ganon ganyan may
Oh, so, maraming bisita talaga.

Ah, walang bayad libre lang kumbaga, malaking parke kasi yun, eh. Kumbaga malaking tapos may oo.
Hmm, ayun naman pala, grabe yun kung binayaran niyo pa 'di lalo ng ano.
'Di mo ba narinig yung Kaamulan sa Bukidnon? Sa Bukidnon kasi yun, eh, Kaamulan Festival.
Hindi kasi ako pamilyar, eh. Pero ano ba yun, concert?
Oo. Ano, ah, may mga concert ganyan, may mga pagkain 'baga marami.
May mga sikat na artista.
Oo, ba linggo-linggo may sikat na ano sa ap ah, sa 4 na linggo kasi isang buwan yan. May highlight kada linggo.
Ah, ay Sabi mo libre, so may libreng pagkain?
Hindi, libre lang yung panonood, pero yung pagkain ano, ah, ikaw yung bibili kasi may mga negosyo dun, eh.
Hmm. Ano yun pis pista? Isa siyang uri ng pista?
Ah, upcoming para sa fiesta, kumbaga paghahanda.
Ah, bisperas.
Ah, siguro hindi siya matawag na bisperas kasi, imagine na isang buwan yung bisperas.
Ah. Isang buwan na libre?
'Di ba? O, ano isang buwan yung libre na ano na, pa pa-concert, ganyan.
Grabe, 'di ko rin alam yun, kasi yun samin hindi naman kumbaga magpipista dito samin parang isang linggo o o 3 days, ganon.
Kaya ang dami-daming tao. Oo. 'Tsaka ano na dagdag dagdag ko lang din naalala ko na tuloy yung ano nung nag-Siargao kami.
Mhm. Yan, nako hindi pa ako nakakarating ng Siargao, okey.
Dun kami sa Cloud 9. Dun kami sa Cloud 9 'di ba maganda yung ano dun, yung walkway, yung ano boardwalk dun sa, yung signature talaga ng Siargao alam mo, ah, hindi kami napag-picture ng maayos dun kasi ang dami-daming tao talaga.
Hmm. <chuckles> Pero nag-picture ka pa din?
Oo, nag-picture kap nag picture pa rin ako pero pang-story na lang, kumbaga hindi na siya pang instagramable.
Oo, syempre. 'Di na ins aesthetic. Pwede mo pa yung ano, ano, ah, 'di ba kaya na ng AI. Sabi ko nga babalikan ko yung ang dami ko kasing hindi na post alam mo yun, bilang isang millennial parang, hindi hindi ako iba kasi 'di ba pag Gen Z story agad.
Oo, hindi na aesthetic. Oo.